बिल्कुल देखिए, जितना मैं कहूँगा कि ना ये चीज़ों में सुधार तभी आ पाएगा जब हमारी ज़िंदगी में मतलब लोगों को समझ आएगा। जैसे अगर हमारे घरवाले थोड़ा-सा हमारे ऊपर स्ट्रिक्टनेस रखेंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है या घर पर बाहर से खाना नहीं मँगाना या फिर कुछ भी ऑनलाइन नहीं मँगाना, तो देखिए काफ़ी चीज़ों से बच जाएगा। देखिए बच्चों को समझ नहीं होती कि ऑनलाइन स्कैम भी इतने होते हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल जितना इन चीज़ों पर वो समझ रखेंगे, उनको मतलब समझाई जाएगी, तो उतना ही देखिए इन चीज़ों से बचेंगे भी और भी अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगाएँगे भी। तो देखिए आपके सामने ही है देखिए सोशल मीडिया से ना मतलब या फिर आप लगा लीजिए मोबाइल से इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर ख़राब होती हैं ना। मतलब आप लगा लीजिए हर समय आप कुछ न कुछ ऐसा देख रहे हैं और कुछ उसमें काफ़ी तरह के बच्चों पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बिल्कुल आपका क्या मानना है इस बारे में कि और क्या किया जा सकता है इसमें?
उ, जी। हुँ, हुँ। उ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल सही बात है। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। उ, जी, जी, जी। बिल्कुल।